Okay.
Ehm, le han detto tutti i prof di quella scuola di cambiare scuola perché per non era secondo loro valeva di più che quella scuola, insomma.
Mh. Ah, caspita.
E quindi questo, in realtà, l'ha messa un po' a disagio perché, comunque, lei ha detto: "Scusi, ma, uhm, cioè, io io imparo bene qua, cioè, le cose da imparare sono quelle e le faccio bene, poi se l'altra parte dei miei compagni non ha voglia di farle, eh, oh, è cavoli loro." Esatto.
Ma se a me piace questo. <chuckles> Cavoli loro, cioè, nel senso se a me piace questa cosa non vedo perché demo cioè, demotivare uno perché è troppo bravo.
<chuckles> Esattamente, esattamente. Quindi, mhmm, mi chiedevo se secondo te ne vale la pena.
Ma, in effetti, sai che è succe è successo.